ま、そうイレギュラーになることによって、ちょっと 意識してスケジュールしないとダメだぞって意識働かせるってことですかね。
そうですね。それとね、あとね、すごいお話を聞いてると、やはりね、もう、あの、すごくいい感じで、あの、スケジュールがルーティン化されてると思うんですけれども、時々そういうイレギュラーなことをすると、なんかいろんな刺激にて、すごく人生にもいい方向に、こう、あの、なんか熱が加わるっていうね、なんかそういうお勧め的な要素もあるようなので、ね、そのはい。なのでね、結構その夜好きとか、あと昼間のね、マチネみたいのに行くのが好きって、色々好みがあると思うんですが、なんかそういう感じでね、なんかご自分のちょっとイレギュラー的な感じで、定期的にエッセンスをしれてみるのも、ね、取り戻すいい感じかもしれません。
はい。 はい。 うんうんうんうん。 はい。 なるほどなるほど。はい。うんうんうん。 はい。 うーん。 うん、そうですね。で、夜に、うん、結構、その映画見終わった後の余韻とかで、やっぱ夜の誰もいないところで映画館出た後もあると結構余韻に浸りやすいんで、まあ、すとい夜の方がいいですね、確かに。うん、ねえ、ほんと。
はい。 ええ。 はい。ね、結構夜型の方って夜ね、やはりそういうところで、で、夜だとやっぱりあの映画館の人も少ないので、なんかね、そういうちょっとふあのいつもとまた違う、映画館も違う雰囲気の中で見るのも新鮮だっておっしゃる方も多いですね。
はい。 うーん、なるほどなるほど。まあ来る人も多分少なめなので、ちょっと余裕席余裕を持って見れますしね。
はい。 そうですね。うん、そういうところにね、なんかお1人で行くのもいいし、ちょっとそういうところに「行ってもいいよ」っていうこうね、あの気の合う友達と <giggles> はい、行くのも、ええ楽しいかなと思います。
ん、うんうんうん。 うん、物好きな友達がいれば、はい。取ってみるのもいいですね。うんうん。 うーん。そうですね。まあちょっとそうですね、なんか